É justamente pela pela questão do do cérebro, né, de ele estar ali, eh, ainda em atividade, ainda começando a reduzir a a questão da da da atividade em si, e acaba gerando esses tipos de de de coisa, por conta dos estímulos mesmo, né. E por falar em estímulos, algo que também seria interessante, que eu, ah, nós já falamos sobre a questão de reduzir os estímulos das telas, né, de reduzir antes de de de deitar.
Uhum. Uhum. Uhum.
E, nesse caso também, você poderia, eh, começar também a a a testar reduzir um pouco a questão da cafeína. Eu não sei como é que é a sua relação em relação ao café, né
Então, é é uma relação até complicada, assim, sabe, porque o que acontece, eu, eh, não gosto de café. <laughs>
Hã. Olha. <laughs>
Eh, eu não gosto do gosto de café. Eu comecei a tomar café só porque eu realmente estava me sentindo muito cansada, com muito sono, assim, chegava na hora na à tarde eu tav precisava trabalhar, e eu estava, assim, acabada, aí eu falava: "Não, eu preciso tomar café". E aí eu comecei a tomar café com com leite, né, porque aí dá uma disfarçada no gosto. <laughs>
Sim. <laughs>
É, então É.
Ah, então então você já não já não é muito, a a assim, muito voltada ao café, então esse problema já não tem.
Não. Não, não tem esse problema, na verdade eu até invejo as pessoas que s né, que tomam café e conseguem ficar acordadas, porque Não, não po <laughs>
Que bom, que bom. Não, não inveje não, não inveje não. Você está bem, você está bem. <laughs> Nã não se prenda a isso, você está bem, você está ótima. <laughs>
Entendi. É, bom, é verdade.
E pense pense em um vício que é complicado, é o vício no café. E a pessoa que é viciada no café, ela não admite, mas geralmente ela é dependente então tudo para ela só se resolve no café, entendeu. Não é um vício legal. <laughs> Então você está bem, não inveja elas não. <laughs>
Uhum. Uhum. <laughs> Entendi, entendi. Aí então, vou vou continuar da da mesma maneira. <laughs>
Pronto, e que bom que bom que você já tem essa relação com limites em relação à questão do café. Agora tarefas estressantes, assim, durante a noite, além do trabalho, você teria alguma, não?